Mình thực ra thì mình thấy là trước đây thì không, thế nhưng mà bây giờ ấy, thì, à, cộng hưởng với cái vấn đề mà mình đang kinh doanh kém này này, thì tài chính của mình nó cũng, ơ, gọi là, sụt giảm mà. Thành ra là cái thói quen mà mua sắm này, nó đang gây cho mình cũng có những áp lực nhất định ấy chứ cũng không đâu. Nếu mà để mà tính ra ấy thì 1 tháng nhá, có những tháng mình mua ở trên sàn thương mại điện tử chắc nó cũng phải đến chục triệu mất. Á và nói thật với bạn, thì chục triệu đối với mình thì cũng là một số tiền lớn ấy chứ phải không đâu, thành ra là nhất là trong cái thời điểm bây giờ mà mình đang kinh doanh nó thua lỗ, nó kém như này thì mình thấy là đây cũng là một trong những cái mà mình cần phải xem xét lại, bởi vì mình thấy là nó không ổn tí nào.
Ừ. Ừm. Nhiều vậy á hả? Wow! Ờ ha. Ừm, đúng rồi đó, bạn cũng đã nhận được được vấn đề và đi đúng hướng rồi đó. Tức là hiện tại bạn cũng thấy cái m mua sắm của bạn, nó đang tiêu tốn về tài chính khá là nhiều, đúng hông? Nhưng mà ban thường á là bạn thấy nha, bạn có mua những cái thứ bạn cần hông? Bạn nói tới vài chục triệu thì chắc là phải là thứ bạn cần chứ? Hay là những thứ là thứ bạn muốn chỉ để đổi mood, đổi tâm trạng thôi?
À, vậy à? Đúng rồi. <chuckles> Rồi. Ừm. À, thực ra thì nếu mà nói về vấn đề mà mua những cái thứ mình có thực sự cần hay không ấy, thì mình nghĩ là có những thứ thì cũng cần thật. Thế nhưng mà cũng có những thứ không cần, thành ra là mình sẽ tách bạch nó ra khoảng 50-50 đi cho bạn dễ hình dung. Một nửa trong số đó là mua theo, kiểu, cảm hứng đấy, có những thứ mình thực sự là mình cũng chả cần đâu. Ví dụ như là hôm nọ, ví dụ mình xem cái cái đồ cái cái hình, à, gọi là, cái, a, mô hình, à, để trang trí nhà á thì mình thấy là cái đó có cũng được, mà không có thì cũng có sao đâu, đúng không? Cái đó đâu phải là cái cần thiết. Mình ừ, mình mình lướt trên mạng xã hội mình thấy ra người ta quảng cáo cái con, ơ, hình thù ấy đẹp quá, cái con đấy là cái con mô hình ở trong, ơ, cái chuyện tranh Dragon Ball ấy. Á thì mình thấy là, à, này mình thích chuyện đó, thành ra là khi mà mình lướt nhá, mình thấy: "Ờ, đẹp quá, thôi mua." Á, mà cái con mô hình cũng không rẻ đâu, mình nhớ là có giá con đấy, à, khoảng tầm 3.000.000 đấy, đấy, và mình mua phát một luôn, á, cho nên là mình thấy là cái đó mình đâu có cần. Thế nhưng mà mình cứ, kiểu như là, đang buồn, đang chán, đang stress, à, mua xong cảm giác thích lắm, cứ chờ đợi đến ngày được nhận hàng cơ, <chuckles> nó là như vậy đấy.
Ừm. Ừm, ừ. Vậy hả? Nhưng mà cuối cùng, ừm, mua. Ừm. Ồ. Chà!